Oye, fíjate que quería platicar contigo, mm, no sé si quizá tengas alguna perspectiva o algún consejo de cómo tratar esto, porque últimamente, la verdad es que he estado teniendo como, pues, alguna presión, eh, sobre todo con las expectativas de algunos clientes, para darte un poquito más de contexto. Yo soy diseñador digital, y muchas veces los proyectos que me llegan son enfocados como a marketing, desarrollo, identidad de marca, todo esto. Entonces, eh, hay muchas veces en las que los clientes llegan con expectativas de que quizá por contratarte, am, vaya, tú vas a <chuckles> tener como que esa receta mágica para llenarlos de seguidores, de de nuevas ventas, eh, que todo lo que les vas a dar es como excepcional, y quizá no entienden como que esta parte en la que todo es un proceso, en la que, pues vaya, hay diferentes cosas que se tienen que hacer para poder llegar como que a una meta, pues específica, y que quizá no son como tan rápidas. Aparte de que a lo mejor también ellos tienen como una o o me ha llegado a pasar justo que tienen ellas como una visión, eh, y al final cuando yo les presento como algún tipo de proyecto o o de visión, ¿no?, del del proyecto que puedo llegar a tener yo con mi propia identidad, tanto artística como enfocada al tema del marketing, ah, pues quizá no les no se empata demasiado con ellos, y eso, pues también me dificulta cumplir con todas esas expectativas que ellos ellos llegan a tener. No sé si tú me podrías recomendar algo, ¿quizá?
Okey. Ujú. Okey. Okey, eh, claro, eh, entiendo perfecto, eh, la situación y y lamento que estés pasando, pues, por una situación tan abrumadora y y tan, can pues, sí, que te canse mucho, eh, mentalmente. Mm, espero que, pues con esta conversación juntos encontremos, eh, pues soluciones, estrategias, eh, diferente punto de vista que que, pues te ayude a a salir de esta presión ¿no? Solamente eh, me gustaría hacerte un par de preguntas para tener un poquito más de contexto. Me comentas que es como un poquito más, eh, laboral o-o en esa ahí se enfoca, em, pero normalmente, ¿como en qué tipo de situaciones en específico sueles sentir como más esta presión, o sea, normalmente al momento de que vas a entregar el trabajo, al momento de que te piden una propuesta o o cómo funciona?
Ah, pues, en realidad, creo que me pasa un poquito más cuando ya o entregué, por ejemplo, el trabajo. Eh, o o he entregado como que un un plan de desarrollo, digamos. Ah, pero eh, las personas a las que les llego a presentar esto, pues, sí tienen como la expectativa de que todo sea inmediato, ¿sabes? Como de que, eh, pues sí, como que <chuckles> tú tienes una varita mágica y eso va a hacer que en máximo 2 semanas ya estén vendiendo demasiado por este plan que yo les llegue a desarrollar, cuando en realidad, pues las cosas no funcionan así. Y ujú, entonces, sobre todo es justo eso, cuando entrego como que algún tipo de resultado o cuando estoy justo por por presentarlo, que llego a tener como que ese miedo de: "Ay, a ver qué me dicen", a ver si no, pues empiezan, ¿no? Como con esta parte de exigir demasiado.
Okey. Ajá. Okey. <chuckles> Okey. Okey, eh, entiendo y, mm, ¿has tratado como de comunicarlo? No sé, o sea, quizá, eh, pues, explicar justamente que, pues, a ese tipo de meta no se llega de la noche a la mañana, que precisamente hay que trabajarlo y justificas tu respuesta, algo así, o o de esta parte no hablas en lo absoluto.
Ah, no, sí, cuando cuando llego a presentar, bueno, cuando se llegan a presentar precisamente ese tipo situaciones, sí trato como de ser claro en en temas, pues, justo de hacerlos quizá entender, ¿no? Que que las cosas no son como mágicas, por así decirlo, y que llevan un proceso, pero creo que ahora que lo mencionas no quizá no lo he planteado tan bien, porque, pues, creo que una buena estrategia quizás sería hablarlo como lo dices, pero quizá antes, en cuando se esté presentando como algún tipo de proyecto o algo así, o en cuando se se empiezan a manejar esas pautas. Creo que también sería algo bueno mencionarlo como previa antes de que de que suceda y precisamente ya tener que estar en esa situación de presión.
Sí. Sí, justo, justo por eso te lo preguntaba, ah, para justamente irme y guiar por allá mi recomendación. Solamente, eh, me gustaría, este, una última pregunta antes de pasar. Eh, normalmente, eh, ¿te ha pasado que que no cumplas con alguna expectativa y y qué ha pasado con ello? Si es que te ha pasado o realmente nunca te ha pasado y solamente <chuckles> tienes la presión de que llegase a pasar, eh, ¿cómo cómo te podría afectar o cómo te ha afectado en ese sentido?
Ujú. Eh, pues, mira, sí me ha pasado en en cuestión de que sí ha habido clientes que sí son como, pues, digamos, como muy efusivos en que quieren las cosas como demasiado rápido, y quizá cuando yo les presento como ciertos resultados, pues, sí mencionan, ¿no? Es que no es lo que esperábamos o tal. Pero siéndote sincero, y ahora que me planteas como que esta pregunta de decir que casi siempre es <chuckles> miedo de que pase, ¿sabes? Porque en realidad no no suele ser muy común, sí me ha pasado en alguna que otra ocasión, pero realmente ha sido, pues, <chuckles> menos del 10% de mis clientes, y y justo tengo como que quizá esa presión viene mucho precisamente de tengo miedo de que se repitan ese tipo de casos, eh, por si, en en algún momento igual me lo me lo han llegado a preguntar mucho, como de, oye, pero, pues, eh, ¿qué tanto va a tardar o tal? Pero suelen ser muy comprensivos también en en algún punto, de: "Ah, okey, pues, me me estás, pues, dando este plan, entonces, eh, me adapto a él". Eh, pero sí, creo que <chuckles> esa esa presión que siempre tengo creo que es más por estas experiencias que he tenido como un poquito difíciles, eh, pero sí sí son las menos, la verdad.
Okey. Okey, entiendo perfecto, creo que, eh, gracias a este contexto puedo darte un par de de sugerencias. Eh, primero que nada, eh, pues, me gustaría, eh, recomendarte o o sugerirte, eh, que, quizá, comiences a distinguir entre expectativas razonables, que son medibles, que son logrables a a corto plazo, em, y entre el entre el perfeccionismo, ¿no? Porque quizá, pues, eh, hay cosas que que, pues, no puedes lograr, que no está en tu control, em, y hay cosas que sí puedes lograr, eh, que están bajo tu control, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto, eh, creo que es un poquito más razonable o aterrizable eh, pues, irse planteando como que diferentes objetivos o metas a cumplir, pero mediante lo posible y lo sostenible, ¿no? Eh, otra, como antes te te comentaba, sería que quizá te adelantes, ¿no?, un poquito a a, pues, a este tipo de de presión y que y que te liberes un poco de esta tensión y y y todo, eh, siendo claro, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, no no estás mintiendo y y para que este tipo de planes o o estrategias que tú les estás dando a esos clientes funcionen, pues, también existen ciertas condiciones que se deben cumplir para que funcionen y y en esas condiciones, pues, va el tiempo, va el modo de de, pues, de hacerlo. Eh eh, existen, eh, muchísimos factores, entonces, creo que sería importante que lo menciones y que y que no y que, pues, seas claro en decir: "A ver, no porque están comprando mi plan, no porque me están pagando significa que ya, justamente, solo por hacer la transferencia esto va a resultar", ¿no? O sea, se eh, se requiere también de un compromiso por parte de los clientes, se requieren, eh, pues, también un tal, eh, pues, varias condiciones y y y que tú seas claro en que los puedes ayudar, puede ser una guía, les vas a dar las herramientas, el conocimiento para que lo logren, pero no solamente porque se los des, eh, va a funcionar ¿no? Eh, creo que ese punto también sería, eh, importante y y después también me gustaría recomendarte quizá algunas técnicas prácticas como para, pues, que vayas reduciendo, eh, la presión, quizá pasos pequeños, que vayas estableciendo, eh, prioridades, eh, no sé, em, pues, medibles, como te mencionaba hace rato, y que quizá en una lista como que vayas haciendo un check in list de que, de a ver, de cuáles son lo que urge, que para que me sienta más tranquilo y pueda comer en paz, ¿no? A ver, lo que urge es esto, y esto, y esto. Okey, entonces, en la mañana me voy a dedicar a hacer esto. Y entonces, ya quizá por la tarde, te sientes más relajado porque ya avanzaste, ¿no?, o sea, a veces, no es necesario como que le dediques todo el día y no comas, y estés estresado, y no duermas tampoco, eh, sino que puedes ir haciendo poco a poco pasos pequeños pero seguros. Y y sobre todo, que que aprendas, pues, a comunicar los límites y las expectativas con quienes presionan, ¿no?, que es lo que lo que te decía hace rato. Nos no sé qué qué opines.
Jum. Mm. Mm. Claro. Ya. Claro. Ujú. Sí. Sí, claro. Sí, totalmente, creo que me hace muchísimo sentido, eh, pues, todos esos consejos que me mencionas sobre todo, eh, pues precisamente creo que creo que adelantarme un poquito, eh, entra como mucho también en función al al segundo consejo que me diste de estas prácticas, ¿no? Para para reducir quizá un poco la presión. Eh, sobre todo en esta parte que me mencionaste de, digamos, establecer metas claras y y sobre todo, eh, mm, divididas, ¿no? En esa parte del proceso total. Es decir, que sean metas un poco más cortas, más alcanzables. Creo que, eh, precisamente, si tanto yo lo manejo y me doy como que esa <chuckles> tolerancia conmigo mismo, eh, y y también si lo expongo directamente con estos clientes, seguramente ellos se van a sentir muchísimo más en confianza, y totalmente van a ver como como precisamente los, los logros realistas que que se puede llegar a tener en su proyecto, y creo que sí, la verdad no me lo había llegado a plantear, porque, pues, también solo por ese tipo de presiones también suelo ser como muy perfeccionista, ¿no? Siempre estar cuidando todo lo que hago y <chuckles> básicamente todo para que todo salga, pues, ya no solamente perfecto, sino superar expectativas. Pero sí, creo que hay hay veces en las que no es posible y me hace falta quizá entender un poquito eso, ¿no? De de no puedo hacer que las cosas pasen de inmediato y y por ende, pues, no puedo expresarles algo así a a los clientes para precisamente no, romper esas expectativas que quizá estoy colocando de una manera muy alta, cuando en realidad, pues pues, las cosas no suelen darse así. Y y sobre todo, pues, complementarlo, ¿no? Con justo lo que lo que te mencionaba de tener esas metas pequeñas y alcanzables para que se vaya midiendo sobre todo, no el perfeccionismo, sino un progreso marcado y y, pues, que se pueda llegar a sentir un poco más tangible, ¿no? Entonces, sí, creo que definitivamente voy a hacer estos estos <chuckles> consejos que me diste, créeme que son de muchísima ayuda.
Claro. Okey. Sí, claro. Sí, claro. Y y además, por último, también me gustaría, eh, recomendarte que que pues tampoco está mal tenerle miedo a al fracaso. Eh, a veces hay que afrontarlo porque a veces de los errores se aprende y gracias a ello, eh, pues las personas pueden cambiar y y mejorar, entonces, pues, yo confío en que lo vas a hacer de una manera increíble y que alguna de estas estrategias espero, eh, te funcionen, pero yo confío en que lo vas a hacer increíble, eh, tú puedes, échale ganas y y no te rindas. Recuerda que que eres capaz.
Muchísimas gracias, sí, creo que me hacía falta escuchar este <chuckles> tipo de palabras, porque la verdad es que sí la presión últimamente está como muy constante. Y y sí me llega incluso hasta bloquear y a evitar, ¿no?, que llegue como a que ese excelente trabajo. Y justo todo lo que me acabas de decir me me pone las cosas claras y y sobre todo, pues, me da esa confianza. Muchísimas gracias.